Lagi kayong magkausap, gusto ko part ako lagi ng araw niya, gusto ko, alam mo 'yon, gusto ko ng atensyon. <chuckles> Attention seeker pala, pero, hmm pero, hmm.
Mhm. Oo, parang buong atensyon niya.
Bigay mo sa'kin 'no, ganun kasi alam parang assurance mo 'yun, pero ngayon mas naging ang pinakaginagawa ko ay mag-relax. <chuckles> Relax ka lang 'no, meron din mundo 'yung tao nga totoo, chill ka lang. May may mundo rin 'yung tao, dapat may allowance siya para mabuho para
Mm. Hmm. Chill ka lang. <laughs>
Gawin 'yung bu gus mga gusto niyang bagay. Tsaka ngayon ang hinahanap kong talaga is 'yung 'yung comfortable silence. Kasi madalas 'di ba, 'pag nakaupo kayo sa bahay, aminin mo naman, parang iniisip mo 'pag very interested ka sa isang tao, iniisip mo nabo-bore siya 'pag di kayo nag-uusap, 'di ba?
Mm. Wa Mm, true.
Siyem kasi gusto mong magkaroon ng impression, gusto mong magkaroon ng connection, pero 'yung totoong connection pala is kung nakaupo lang kayo, 'di ba, 'yung comfortable ka na nandiyan lang siya, ikaw wala, hindi kayo nag-uusap, 'di nga kayo magka o 'di kaya nagtatrabaho kayo together, wala lang comfortable ka, eh.
Sa presence niya, oh. Mm. As in, nagse-cellphone lang po 'yung meron kayong sariling mundo, pero at the same time, komportable kayo sa fee eh, 'yung po iba kasi 'yung pakiramdam na gano'n, eh, na parang okey na okey kayo, gano'n. Wala kang iniisip na iba and hindi ka kasi nag-o-overthink, 'yun 'yung sa tingin ko na s gusto mo talagang iparating, na hindi ka na nag-o-overthink. Kasi kapag bago lang kasi kayo or alam mo 'yon, mag-o-over overthink ka talaga, pero kapag tumagal na kayo, wala na talaga 'yon sa'yo. Hindi naman hindi na siya 'yong kahit hindi kayo na pansinin, kahit 'di na kayo magkita araw-araw, wala ng kaso 'yon.
Oo. Mhm, true. Pero Naiisip mo pa, eh, oo. Totoo.

Unang-una, siyempre, te, gandang-ganda ako sa sarili ko. <chuckles> 'Di ba, siyempre alam naman natin na galing ka sa breakup hindi b 'di mo ba papagandahin ang sarili mo, hindi mo ba parang Mahirap kasi na mag-stay ka na lang do'n sa sakit na 'yon, eh, and after mong maka-move on, parang nagbu-blooming ka na't "You're ready to fight again," gano'n. "Ay, roar!" gano'n. <laughs> Ready ka ng oo, open ka na na makipag usap, at the same time siyempre love yourself like as in talaga mabu-build mo talaga lahat ng gusto mo sa sarili mo, yung fulfillment ba na after mong masaktan hindi na siya gano'n na wala na talaga, yung hindi na siya mabigat and masa masaya 'yun sa pakiramdam. And ikaw, pa'no pa'no ano bang feeling mo after mong maka-recover sa pagkabigo mo sa relasyon?
<chuckles> Same to him. Mhm. Hmm. Totoo, 'yon. <laughs> Open ka na ulit, true. Mhm. Totoo. Mhm. Ako s pina-process ko talaga yung nararamdaman ko. Ah, minsan tinatambayan ko siya, eh. Hindi nga 'yun healthy pero pina-process ko talaga siya kasi gusto ko, matapos. 'Pag kasi 'di ba, uma asang-asa ako, eh, <chuckles> alam mo 'yun, gusto ko 'yung happy ending kaso hindi nangyari yung happy e totoo. Um, makaka-connect ako sa'yo kasi totoo na aalagaan mo yung sarili mo, eh. Pero una, magagalit ako. Magagalit ako kasi umasa ako, nasaktan ako, hindi na i alam mo 'yon, binigay ko yung 100% ko 'tas hindi siya na natuloy. Tapos malulungkot ako kasi nga
Mm. Mhm. Oo, totoo 'yan. Sakit no'n te. <laughs> M Oo naman. Mm. Oo.
'di ba, yu grieving period 'yun, eh. Tapos 'pag naramdaman ko na okey na ako kapag wala na akong pake. <chuckles> Alam mo 'yon, yung in 'di ba, hindi na siya nagma-matter, hindi na siya yung unang papasok sa isip mo 'pag gigising ka, hindi ka na magche-check ng social media 'pag para lang ano, eh, para lang i-check kung nag-message ba o nag-view ba sa story mo. 'Yon, yun yung mga palatandaan ko na hindi na ako galit, hindi na ako nalulungkot, wala na akong pake. At alam ko na by yung alam mo 'yon, yung totoo yung sinasabi nila, eh, na magigising ka na lang one day. <chuckles> Totoo. Wala na talaga lahat. Kaya ta tama k tama rin yung sinabi mo na kailangan alagaan yung sarili, kailangan magpaganda, kailangan kasi't habang 'yun yung kailangan mong gawin habang, masakit pa, eh.
Mm. Ay, true. Feel na feel kita diyan. Oo. Mm. Mm. Na wala na talaga lahat, wala ng masakit, hindi na masakit lahat, true. Mm.
'Di ba? Kasi sinong mag-aalaga sa'yo, sarili mo lang, 'di ba?

Correct, totoo 'yon 'no, na parang unti-unti mo ng natatanggap na ay hindi na pala, hindi talaga 'to magtatagal kaya
Mm, hindi mo na nabi-visualize yung future mo sa kanila, gano'n yung pinaka naging ano ko, naging wake-up call ko nung time na 'yon.
Mhm, totoo. Mm, sana sana sa susunod ng mga relasyon natin 'no, um, ay hindi ikaw meron na, so alagaan mo na 'yan 'wag mo na ibigay ang lahat, totoo. Pero ako sa susunod kong relasyon, I'll make sure na yung mga pagkakamali ko hindi na maulit-ulit. Salamat ha, sa time mo, ah, thank you talaga.
Ano sa'yo, sana sa'yo. Mm. Salamat din sa time mo, thank you so much and masaya ako naging kausap ka, ingat.
Ingat ka diyan, ba-bye. Ako din, bye.